Ouais, j'avais la chair de poule. J'ai regardé ma mère et je lui ai dit: «Mais, c'est quoi, ce ce ce morceau quoi?» et même elle, elle m'a regardé, hem. Bon, après, heu, c'est un peu, heu
Ah, ouais. <chuckles> Ouais.
c'est un peu, heu, malheureusement, un des vi un des vices, heu, de la musique et du rock ’n’ roll, heu, pareil notamment mais heu, elle m'a dit, hem, que c'était que je pense qu'ils avaient qu'ils avaient pas qu consommé que des cigarettes, quoi, pour, heu, pour écrire quelque chose comme ça. C'était c'était très, très, très heu ah, oui, il fallait, bah, en fait, il fallait faire preuve d'une créativité, heu, franchement, pour faire ça, à cette époque-là, heu, sans les moyens actuels, heu
Ah <laughs> Pour qu'ils ils étaient vraiment, heu, ils étaient habités, quoi, possédés. Mmh mh. D'accord.
honnêtement, je c'est ça qui m'a vraiment et du coup, ça m'a vraiment donné envie de faire de la guitare, quoi, de la guitare électrique.
Ah, oui, je comprends et le le fait, en fait, que, mmh, qu'ils soient plusieurs, qu'il y ait pas juste, heu, une seule guitare, ça a ça a beaucoup joué, apparemment?
Ouais, c'est ça, en fait, hem, moi j'avais entendu tout le temps, toujours, pardon, des solos de guitare un peu, heu, très techniques, heu, très, heu ou alors très mélancoliques et très, heu, qui dans l'émotion.
Mmh mh. Oui.
Mais un solo, comme ça, technique, avec de l'émotion, de l'énergie, hem et en plus, heu, c'était un morceau qui était vraiment, heu, en fait, les guitares, heu, jouaient, heu, partaient un peu dans tous les sens mais elles se rejoignaient, finalement. C'était un bazar organisé, en fait. C'était, par exemple, heu, c
D'accord. D'accord. Chacune a chacune a sa partie de sa sa partition, en fait mais heu, j et part un petit peu voilà.
Ouais, voilà, c'est ça, un peu comme un orchestre. Et c'est c'est par exemple, heu, au début, il y a une guitare et en fait, elles rentrent chacun leur tour et elles commencent à harmoniser, heu, c'est-à-dire qu'elles jouent par exemple, heu, un guitariste va jouer, hem, le solo, heu, une phrase mélodique comme ça et heu et une autre guitare va le jouer, par exemple, à la tierce majeure au-dessus et du coup, ça va harmoniser, en fait.
Ah, oui. D'accord. Mmh mh. OK.
Et ça, c'est vraiment l ouais, voilà, c'est ça et c'est ça qui m'a ouvert vraiment au rock n' roll.
Et donc il y a un crescendo comme ça?

Et hem et donc, il y avait, ouais, des des concerts, heu, je me souviens avoir vu des vidéos avec des énormes concerts, avec plein de gens sur des pelouses entières, comme ça, dans des stades et tout, avec, heu, du c bah, ce groupe qui joue ce morceau, et c'est totalement, heu, c'était un autre monde, quoi, à cette époque-là et même ne serait-ce que les États-Unis, quoi, c'est c'est vraiment, c'était une autre époque, c'était le rock, quoi, c'était c'était le
Oui, oui. <chuckles> Ouais. D'accord. Ah, ouais. Ah, ouais. Tu aurais envie de de t'y de t'y projeter, là, comme ça, de te retrouver, heu, dans l'herbe, heu, devant les devant les les les musiciens qui font leurs concerts?
Alors, juste devant, oui, parce qu'on voit bien, on entend bien, heu, il y a des gens normaux, mais après, il y avait quand même pas mal de personnes pas trop fréquentables dans dans le public, heu, parce que c'était quand même l'époque, heu, des hippies, tout ça, donc, heu, c'était un peu c'était un peu compliqué et aussi, heu, bah, le fait d'être loin, heu, parce qu'avant, il y avait pas d'écran géant, il y avait pas tout ça, donc on pouvait pas voir
Mmh mh. D'accord. OK! Ouais. Oui, tout à fait, mmh mh. Oui. C'est ça, on voyait pas pas aussi bien de loin quoi, c'est clair.
et le son c'était c'était c'était totalement différent, il y avait pas de il y avait pas de sono, il y avait pas de c'était ça n'avait rien à voir et c'était assez, hem, assez rustique, mais ça fait partie de l'expérience. Mais pour des stades entiers, heu, c'est vrai que c'était un peu, heu, c'était un peu précaire comme, heu, comme installation et donc, heu, je pense que ça aurait un peu gâché l'expérience, malheureusement
Mmh mh. Ouais, tout à fait. Mmh mh. Oui, oui, oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh mh.
Mais c'est vrai que, heu, voilà.
Et tu as fait la tu tu as fait, hem, tu as fait écouter, heu, découvrir ce morceau à à tes copains, par exemple?